อ๋อ ก็เลยรู้สึกว่า เหมือนเป็นทั้งเพื่อน แล้วก็เป็นเหมือนญาติที่เราสนิทด้วยเนาะ มันก็รู้สึกสบายใจ
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วแบบว่าเวลาไปกับเขาอะ มันก็มีความเหมือนแบบ Nostalgia อะ มันทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนได้คิดย้อนกลับไปตอนเด็กอะค่ะ แล้วบางครั้งเจอกันน่ะค่ะ เราก็แบบอาจจะมี Catch up กันแบบปีละครั้ง 2 ครั้ง เงี้ย แล้วก็ชอบพูดถึงเรื่องในวัยเด็กว่า "อุ๊ย เราไปที่นี่มานะ เราไปที่นครนายกมา แล้ววันนั้นไงที่แบบว่า อะไรอะ กระโดดแล้วทีนี้พลาด แล้วหน้าไปโดนไม้" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะมีความแบบตลกในช่วงเวลานั้น น่ะค่ะ อืม
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ตรงนี้พอคุณหมวกเล่า ก็นึกถึงความสุขของคุณหมวกออกเลย พอเรา เย่า เล่าย้อนกลับไปวัยเด็กเนาะ มันก็จะมีเรื่องตลก ๆ ฮา ๆ แล้วพอเราได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันตรงเนี้ย มันเหมือนจะย้อนวัย แล้วก็ค่อนข้างจะมีความสุขมาก คุยได้เรื่อย
ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ เหมือนเขาเข้าใจ ใช่ค่ะ แล้วแบบว่า สำหรับคุณ คุณบ้านน่ะค่ะ แบบมีวันแบบคล้าย ๆ กับหมวกแบบนั้นไหมคะ? แบบ แบบว่า ทำกิจกรรมกับลูกพี่ลูกน้อง แล้วแบบมีโมเมนต์ ตลก ๆ อย่างเงี้ยค่ะ?
อันนี้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะ น่าจะเป็นช่วงสงกรานต์น่ะค่ะ ที่บางทีเล่นน้ำ แล้วก็ปาขันไปโดนหัวชาวบ้านเขา หรือว่าชาวบ้านเขาปาขันกลับมา อะไรแบบเนี้ย มันก็เป็นเรื่องที่มันตลกดีอะนะคะ แต่ว่าตอนนั้นเจ็บตัวมาก
<chuckles> ค่ะ <chuckles> <chuckles> อืม อ๋อ ใช่ ใช่แหละ พอนึกย้อนไปแล้ว มันแบบตลกอะเนาะ ค่ะ อืม แล้วแบบคุณบ้านคะ อา แล้วอันเนี้ยคือหมวกอะค่ะ อยากถามเพิ่มเติมต่อไปอะค่ะว่า ในวันหยุดแบบที่เราเคยมีตอนเด็กอะค่ะ กับวันหยุดที่เราเคยมีตอนเนี้ย มันมีความแตกต่าง หรือเหมือนกันยังไงบ้างอะคะ?
ค่ะ